Hatalarından ders çıkarmak için kendine hangi soruları sorarsın?
Çok güzel. <chuckles> Şimdi buna bir eski benden bir de yeni benden, ııı, cevap vereyim. Eskiden ben, "Bu hatayı nasıl yaparım? Neden yaptım, böyle bir şey nasıl olabilir, hata nasıl yapılabilir?" diye böyle, eee, kendine eziyet etmeyi çok seven, eee, biriydim. Şu anda nasıl döndüğünü de böyle bir söyleyip sonra zaten ayrıntısını anlatırım. Şimdi böyle hani bir hata olduğunu düşünüyor Öncelikle bir kere hata nedir hani onun tanımını bir baştan yaptım. Hata olduğunu düşündüğüm, ııı, bir şeyse yani içeride bir huzursuzluk var mı falan. Hani niye hata diye değerlendiriyorum o var. Eee, buradan ne öğrenebilirim diye bakıyorum. Yani ilk sorduğum soru, "Ders ne? Ders ne?" Buradan, eee, öğrenmem gereken şey neydi? Bu neden benim önüme geldi? Eee, ona bakıyorum şimdi de.
<chuckles> Evet. Hıı. Evet. Tamam. Hıı. Çok güzel. Evet. Yani zamanla güzel bir değişiklik olmuş aslında. Tabii yaşın bunda etkisi var. Yaşanmışlıkların ve bakış açısının çok etkisi var evet. Eee, yani hani kaç yaşında olursa olsun böyle bakmayan insanlar da var. Hâlâ hayıflanan "nasıl hata yaptım" diye ve o hatadan işte ders çıkarmayı bilmeyen insanlar da var. Aslında bu da biraz tabii kişisel bilinç ve farkındalıkla alakalı olan bir şey. Sen buna ne kadar güzel erişmişsin. E, peki, böyle, eee, eskiden dedin ya, eee, hatalar yapardım ve işte "nasıl yaptım ben bunu" derdim. O dönemlerde mesela işte senin gelişmene engel olur muydu bu durum? Nasıl etkilerdi seni ve psikolojini? O işin içinden, eee, çıkman zorlaşır mıydı mesela?
<chuckles> Çok şükür. Doğru. Hı hı. <snorts> Eyvallah. Evet. Değil mi? Eee, ya, ben şu mükemmeliyetçilik denilen şeyin içerisinde o kelimenin içinde, hani, böyle bir "mükemmel" geçiyor ya, dolayısıyla o hani "mükemmel" de böyle olumlu bir şey gibi ya. Eee, bunu olumlu bir şey zannedildiği bir dönemde büyüdüm. Yani ve böyle, hani, "Ay, çok şeyde de, ailede de var, ay çok mükemmeliyetçi bir kız." falan, böyle. Bu "mükemmel" geçtiği için böyle sanki içinde çok, hani, bu bo bir olumlu bir şey zannetsen. Hani, bir sürekli oraya gitmen gerekli sürekli böyle bir şey yapmadığı için. Ama o bir yer değil yani. O gidilebilen bir yer değil. Yani, bu, eee, bu bir eziyet türü. Yani, bu bir aslında, eee, şey, hani, kendine yapılan bir sabotaj. Yani, ben bunu böyle burasından çok iyi deneyimledim. Gelişmene yardımcı oluyor muydu? Neye göre gelişmeme? Dış dünyada gelişmeyse, ilerlemeyse tabii yar yani evet, gelişiyordum ama şöyle bir şey var, içeride kendimi geliştiğimi hissediyor muydum ya da bir yere geldim "Oh, aferin!" diyebiliyor muydum, diyemiyordum. Dolayısıyla hiçbir önemi yok. O dışarıdaki gelişme ve büyümenin yani içeride onun karşılığı olmayınca sen onun tadını çıkaramıyorsan neyleyeyim ben öyle gelişmeyi, yani.
Ev Hıı. Hı hı. Evet. Bir örgü gibi, evet. <chuckles> Doğru. Hı hı. Hıı. <chuckles> Doğru. Haklısın, evet gerçekten öyle. Bir de şey oluyor böyle mükemmeliyetçi insanlarda genelde işte. Eee, bir yapılacaklar listesi varsa mesela eğer birini yapmadıysa, birinde hata yaptıysa hepsinde bir böyle, eee, sallantı meydana geliyor, bırakma meydana geliyor. Öyle bir eğilimin var mıydı? Yani işte, eee, 1 tanesi kötü olduysa tamam artık diğerlerine de bakmama gerek yok gibi bir şevk kırıklığı falan yaşıyor muydun?
Boğuyor. Evet. Ya, aslında şöyle, zaten, böyle, hani, bu, ııı, şey diyelim hadi, ki kişisel gelişim literatüründe falan da bu mükemmeliyetçilikle, eee, İngilizcesi procrastination denilen, bizde erteleme alışkanlığı, ııı, denilen ama bence İngilizcesini İngilizce bildiğin zaman daha iyi anlıyorsun tam ne demek olduğunu. Hani, erteleme alışkanlığı diyelim. Eee, çünkü aslında biraz da böyle sadece erteleme de değil de çünkü erteleme, hani, sonradan devam ettiğin bir şey, manasına geliyor. Bu biraz, böyle, bir komple bırakmayla erteleme arasında bir yerde. Eee, dolayısıyla evet, bu da vardı. Bu zaten mükemmeliyetçilik düzen. Aslında bunlar şey <chuckles> el ele giden <chuckles> şeyler. Bu, o olabiliyordu. Yani, şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben yüksek lisans tezimi yazdım. Yani, eee, o dönemde ve asla onun iyi olduğuna inanmadım. Tamamen kendimi içimi kapattım. O kadar kötü olduğunu düşündüm ki 1 senede gidip savunmaya gitmeyip, böyle, kayboldum, aaa, okuldan falan. Hani, bu derece bir, eee, artık benimki obsesif yani, zaten teşhis alacak düzeyde bir o obsesif kompulsif, eee, bozukluk yaşıyordum. Dolayısıyla şimdi, eee, gelişme var, yani, sonra bakıldı tezime. Hani, bir hoca çok rica etti falan, yani, dedi ki: "Ben bakacağım. Tamam, vallahi kötüyse" dedi, "gel savun demeyeceğim." dedi şey vereceğim. Hani, yalvardı adam. Hocam sağ olsun ya, onda gerçekten hâlâ görüştüğümüz bir insan. Dedi ki sonra, baktı, "Ya, sen bilmiyorum ne yaşıyorsun." falan dedi, "Yani, bizim burada geçirdiğimiz tezlerin ne olduğunu düşünüyorsun?" dedi, "Bu bu, ez yani, gayet bu es bu yazılmış en iyi tezlerden 1 tanesi bu aslında." filan dedi. Ben yine ikna olmadım. O kadar inanıyorum ki. Hâlihazırda bugün şeye inanıyorum, hani, içimde bir yerde, eee, ben, hani, savunayım diye g öyle dedi. "Tabii ki öyle diyecek canım, ne diyecek?" falan. <chuckles>
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hımm. A! Evet. <chuckles> Evet. Çok garip gerçekten. Evet. Hımm. A, a, evet. Yani, aslında, işte, bu tamamen o mükemmeliyetçilik kavramıyla alakalı olan bir durum dediğin gibi. Bir yerde insan, hani, kendini takdir etmeyi de bilmiyor çünkü hep en iyisini çıkarmak istiyor ve en iyisini yaptığına inanmıyor. Bir doyumsuzluk var yani başarsa bile aslında. İşte, ondan memnun olmayan bir yapı ve kendini takdir etmeyen bir yapı. Dediğin gibi çok yorucu gerçekten. Eee, çok yorucu. Bilen bir yerden söyleyebilirim bunu. Eee, peki bunun, eee, sonraki aşamasını çok merak ediyorum. Yani, bunun farkına vardın ve, işte, bir tanısı konuldu dedin ama böyle psikolojik bir destekle mi? Bir psikolog eşliğinde falan mı aştın bunu yoksa işte ilk farkına ne zaman vardın artık tamam değiştirmem gerekiyor dediğin olay neydi?
Kesinlikle. Hiç. Evet. Çok. <giggles> Hımm. <giggles> Ya, ben bunun hep farkındaydım da, eee, o o değiştirilebilen bir şey o olduğuna inanmıyordum. Yani, çünkü şöyle bir şey var. Şimdi o bütün bu, işte, yaptıkların, ettiklerin, düşündüklerin, eee, bunu sen kendini bundan ibaret gördüğün zaman, eee, o diyorsun ki, hani, o sensin. Yani, o o yaptığın şey o düşüncen olduğun için farklı bir şey olma ihtimali yok. A, o düşünce şimdi i biraz böyle, hani, yumurta tavuk tavuk yumurta, eee, sürekli aynı şeyi bir şekilde başka başka alanlarında da olsa hayatın yeniden üretiyorsun. Bunu sen o olduğun kişiyi bırakman. Hayır, bir psikolog desteğiyle falan çıkmadım. Yani, öyle bir, eee, şey oldu o o zaman, hani, gittim biraz böyle bir destek almak için falan ama çok da ş şey yapmadı, öyle birkaç sefer gittim bıraktım zaten. Eee, ben henüz hazır değilmişim, hani, o o dönüşümü gerçekleştirmeye ama, yani, çok şükür ki daha sonrasında, emm, bunu yapmaya daha fazla şey kaybetmem gerekti. Hani, o o sandığım şeyleri bırakmak için ve dolayısıyla, işte, orada her şeye bakışım değişti. Yani, kendime bir kere şefkatli olmayı öğrendim. Eee, öz s saygı, öz şefkat nedir, yani, gerçekten kendini sevebilmek nedir, eee, bunları öğrendiğin zaman hata d dediğin şeyin tanımı da, işte, bir dönüşüm gösteriyor.
Hımm. Doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Olsun. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, güzel bir süreç olmuş senin için gerçekten. Bunu aşmak senin de dediğin gibi zor olabiliyor çünkü, işte, insanın doğalı o olduğunda aslında her şeyin yolunda gittiğine inanıyor ve, işte, o alanda kendini iyi hissediyor. Ben her şeyin en iyisini yapmak için çabalıyorum gibi bir açıdan baktığı için aslında normal gibi geliyor. Eee, peki, böyle, eee, hatalarından artık a, "evet, bu bir hata ve ders çıkarmam gerekiyor. Bakayım ben bundan ne çıkardım, ne aldım, ne verdim," dediğinde geçmişi de böyle bir sorguladın mı? Yani, onlar da aslına bakarsan, hani, belki o şekilde yaşıyor olmak senin için bir hata olarak tabir edilmiş olabilir ilerleyen zamanlarda.
Doğru. Hı hı. Evet. Hıı. Tabii. Yani, dediğim gibi, işte, aslında bir ya, o günün içinde bulunduğun şeyleri biraz dönüştürdüğün zaman, hani, geçmişin aslında senin, eee, bir datan, değil mi? Onu dönüp yorumladığında oradan daha anlamlı dersler çıkabiliyor. İşte, benim hataya bakışım böyle oldu. Yani, bir hata mı? Evet, hata ama, hani, o dönem kaçınılmaz olan bir şey, o kafa yapısıyla. O ancak bugün benim yeniden tanımladığım insan, çünkü o zamanki kişi iyi bir şey zannediyor ya, o hep, böyle, daha iyiye koşturmak gerekli diyor falan, kendine aferin diyememek, asla hiçbir konuda hayatta iltifat kabul edememek. Herkes, böyle, bir şey, hani, sen iyi yaptın, aaa, çok iyisin, bu çok şey falan dendiğinde hep, yok ya, bunlar, işte, beni övmek için söylüyor, falan, hani, övülünce de bunu kabul edemeyen biri. O onu hata olarak göremiyor ama ancak dönüştüğünde, bir başka insan olduğunda, hani, bakıp, evet, ya, ne kadar, bu aslında bu kişi, o zaman yaşayan kişi benim gençliğim, kendi öz kaynaklarından yemiş, zamanını, enerjisini gereksiz kontrol edemeyeceği şeylere harcamış, eee, şey. Ama bunu da bir yazık olarak, falan, gibi görmüyorum. Yani, ah, ya, vah, ben falan da değil <chuckles> buradaki şey. Tamam, oradan ya o bir hayatta her şey zaten, hani, yaşanıyor. Hepsi bir ders ve onu dersi alırsan ancak, hani, geçip, mezun olup bir üst şeye çıkabiliyorsun. Hani, ders almazsan sürekli tekrar etmen gerekiyor aynı şeyi. Dolayısıyla ne kadar erken bunu, hani, eee, her ne olursa olsun, ne büyüklükte olursa olsun, bir dersse, eee, o dersi almak. Yani, oradan, tabii ben bunu niye yaptım, ne düşünerek yaptım, neyi kontrol etmeye çalışıyordum ya da neyi bırakmakta güçlük çekiyordum, eee, neyden vazgeçemedim ya da, işte, hani, kaçtım? Bu sorulara bakarak oradan bir dersin çıkartmaya çalışıyorum.
Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. O, çok yorucu. <chuckles> Evet. Hıı. Evet. Hıı. Doğru. Hı hı. Evet, doğru söylüyorsun. Bayağı da işe yaramış gibi duruyor aslında. Eee, yani, peki, böyle, işte, eee, tez döneminde mesela, hani, işte, aaa, aslında, işte, onu savunmak istememişsin, eee, ertelemişsin çünkü, işte, belki çok güzel bir iş çıkarmışsın bu arada, hâlâ ona bile inanmıyorsun. Eee, söylediğine göre tabii ki, hani, eee, savunmaya gelsin diye söylendiğini düşünüyorsun ama muhtemelen öyle değildir. Bir, ııı, hoca onu söyleme gereği neden duysun, yani, bir öğrencisine? Eee, ama tabii yine o düşünce yapısı bir yerden, ucundan kıyısından da olsa sanki senin paçanı bırakmamış gibi, böyle, aralarda hâlâ var gibi, kovalıyor gibi seni. Emm, peki, şu anki düşünme tarzınla, mesela, o tezi savunur muydun doğrudan? Güzel olduğunu düşünür müydün? Yani, dönüp okuduğunda mesela, eee, o kadar da kötü iş çıkarmamışım. Tabii şu anki bilgi birikimin çok farklı ama, eee, o günkü seni değerlendirdiğinde, yani, en azından, eee, yazma stilin olsun, işte, ne bileyim atıfta bulunma şeklin olsun, falan, değerlendirdiğinde "O kadar da kötü değilmiş, ya. Kendime haksızlık etmişim." Diyor musun?
İnşallah. Evet. Hı hı. Hıh. İnanmıyorum, doğru. <chuckles> Evet. Doğru. <chuckles> Anladım. Tezi dönüp bir daha hiç okuyamadım. Bir gün okursam bunu diyeceğim, belki. Eee, bir gün okumaya cesaretim olur. Eee, ya, yazdığım konu bu arada çok enteresandı. Zaten fazla değ değişikti o zaman için. Ya, onu yıl sonra falan Türkiye'de o çalışmalar yapılmaya başladı. O yüzden aslında yenilikçilik olarak kendime, hani hani, oradan bir kredi vereyim ama dü düzgün yazdım mı ettim mi kısmını vallahi hatırlamıyorum bile artık.. Çünkü bir daha dönüp okuyacak cesaretim olmadı. Ama şunu söyleyeyim, hani, bugünkü kafayla oraya dönsen, hani, diyorsan ki bugünkü kafayla oraya dönsem ben o yüksek lisansı zaten hiç yapmamış olurdum. Sonra doktoraya falan da devam ettim bir de, yani, yetmedi. Eee, bugün gidip o noktaya dönsem bari en azından üniversiteden sonra tamam aldık, güzel bir etiket hadi, eee, kendimi dünyanın öbür yerlerine vururdum, yani, di ya da direkt yüksek lisans için, eee, onu da erteliyordum birtakım bahaneler bulup. Yani, zaten, hani, belki Amerika'ya gitmiş olurdum, eee, kendi okulum. Okulumu çok seviyorum bu arada, onunla alakası yok da. Eee, orada aslında orası da benim biraz kaçtığım bir şeydi. Eee, orada da bir erteleme şeylerim vardı. O onu yapardım muhtemelen.
Hıh. Evet. Imm. Ne güzel. Hı hı. Tabii. A! Hı hı. Evet. Evet. Anladım. Evet, yani, evet, aslında belki dediğin gibi, hani, mükemmeliyetçi olmanla da alakalı olabilir, işte, sonrasında akademik kariyere devam ediyor olman, ayrıntılı okumalar yapmak istiyor olman ve güzel bir şey aslında, literatürde bir boşluğu doldurmuşsun, yani, bir alan açılmış ve çok daha sonrasında o alanda, işte, eee, böyle, bir şeyler üretilmeye başlanmış. Bu çok güzel bir şey, hani, akademide bakıldığında, eee, zordur, yani, literatürde boşluk olan bir alanda bir şeyler yazıyor olmak. Bu büyük bir başarı, evet, ben de bu arada seni tebrik ediyorum, tıpkı senin yaptığın gibi az önce. Ne güzel, okumayı da isterim, yani, sanki siyaset bilimi falandı, çünkü senin bölümün. <chuckles>
Doğru. Evet. <chuckles> Teşekkür ederim. Eee, şey, eee, o yük yüksek lisans tezimi aslında sosyoloji alanında yazmıştım, eee, ve dışarıda yeme kültürü, yani, siyaset bilimini bıraktım lisanstan sonra bir multidisipliner enstitüye geçtim. Orada, böyle, eee, sosyoloji üzerine, hiç sosyoloji okumadım ama sosyoloji so yani, tezi yazdım biraz, sosyoloji, antropoloji karışık.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Şimdi çok güzel bir yere evrilmişsin aslında senin de ifade ettiğin gibi. Artık hatalardan ders, eee, çıkardığın bir noktadasın, yani, biraz daha hata ve dersini aldım bundan gibi bir yerdesin. E, peki şimdi, eee, bu düşünce yapısını bir başkasına aktarmak ister misin? Yani, işte, bir çocuğun olabilir belki ya da, işte, eee, bu anlamda Ne güzel. Eee, bu anlamda zorluk çeken birisi olduğunda mesela ona ne önerisinde bulunursun? İşte, çok mükemmeliyetçi bir insan ve oradan bir türlü sıyrılamıyor, kurtulamıyor. Hatalarından ders alması için, böyle, ona birkaç şey önersen, eee, oradan çıkabilmek için şunları yapabilirsin desen neler olur ilk aklına gelen?
Hıh. Kesinlikle. Var. Hıh. Hı hı. Hı hı. Eee, ya, önce şimdi bu yetişkin birisiyse şunu söylerim, "Neden kaçıyorsun? Hani, neden kaçıp saklanmaya çalışıyorsun da böyle bir şeye sığındın? Hani, hayatta, böyle, hani, burada öyle kendimi meşgul edeyim diyorsun. Muhtemelen çünkü orada kendinde bir şeyden kaçıyorsun. İçeride yüzleşmek istemediğin, görmek istemediğin <chuckles> şeyden. Neden kaçıyorsun?" derim. Eee, "Ne, ımm, arıyorsun?" yani Bu çünkü, hani, o şeyle, mükemmeliyetçiyle şöyle tartışamazsın "Ya, bu aslında iyi, yeterince iyi." falan. Ya, zaten o o tanımı yapamıyor. Hani, oradan ya, o tanımı yapamayan biriyle, ben kendimden biliyorum, o onu konuşamazsın. Oradaki şeyi, eee, değiştirmek gerekiyor, yani, üzerinde bulunduğu zemini kaydırıp onu farklı bir zemine çekmek gerekiyor. Oranın üstünden onu tartışamazsın bir kere. İyidir, yeterince iyidir, mükemmel nedir, falan, böyle, hani. Bu, böyle, retorik bir konuşmaya döner, gider, gelir, gider, gelir, hiçbir şey olmaz, <chuckles> hani. O yüzden de şey, eee, "Neden kaçıyorsun, hani, ne, eee, şey yaptı, bir de bu sen misin, yani, bu sen misin?" Bir de şeye de bir bakmak lazım, büyük ihtimal bir, eee, ya annede, babada, eee, abi, abla, eee, ya, mutlaka önem birinden yüklenmiştir o o şey. Eee, hani, "Kime neyi ispatlamaya çalışıyorsun?" falan, <chuckles> hani, ya da "Kim kendine vermiyordun?" Buralara bir bakmak lazım ama küçük çocuksa, kendi çocuğuma şöyle yapıyorum, hani, herhangi bir konuda bir şey ters gittiği zaman Ya, mesela şey yapıyor, çok seviyor, böyle, bir şey inşa etmeyi legoyla, a, bir de özellikle bir de magnetle de seviyor. Magnetler var. O magnetler de zırt pırt yıkılıyor, yani, bir yere ağır koyuyor, falan. Ya, o, böyle, çok sinirleniyor. "A, niye yıkıldı?" falan filan. Küçük tabii, hani, 2 yaşında, 3 yaşındayken. Ben de ona her seferinde şey soruyorum, "Tamam, yıkıldı. Peki, o zaman, eee, bir sonrakinde daha iyisini nasıl yapabiliriz? Yani, buradan ne öğrenebiliriz? Hani, bak şimdi ama öğrendin." diye. Mesela, bir tarafa çok yük vermemeyi falan aslında ufak ufak öğreniyor. Yani, hayat da tam olarak bu zaten. <chuckles> Yani. Böyle başladım.
Hımm. Evet. <chuckles> Çok doğru. Hı hı. Hımm. Evet. I hı. Hımm. Evet, bu güzel soru. <chuckles> Evet. <chuckles> Bu çok tatlı. Evet. Harika. Evet, doğru söylüyorsun. Ha ha, küçük bir şey gibi aslında baktığında ama o oyundan, işte, ne öğrenebileceğini ona aktarıyorsun, çıkarımsal bir şekilde ilerlemesini söylüyorsun. Bir de dediğin gibi, evet, bazen gerçekten aileler etkili olabiliyor. Yani, işte, ailenin beklentisi ve onun o, işte, ister istemez içsel bir şekilde tatmin etme isteğiyle beraber, eee, böyle, gereksiz bir, eee, çaba ve, işte, eee, "A, bununla da memnun ol memnun olmaz, daha fazlasını yapayım." isteği aslında belki de, eee, kişileri bu noktaya eviriyor olabilir. Eee, farkındalık güzel olacaktır. Bu sorular aslında insanları güzel bir şekilde düşünmeye sevk edecektir, yani. Tam nokta atışı yaptın gerçekten. Çok teşekkür ediyorum paylaştıkların için. Çok keyifli bir sohbetti.
Buradan da böyle başladım. Evet. Olabilir. <chuckles> <chuckles> Evet, yani, eee, benim için de öyleydi. Özellikle bu şey, hani, bir başkasına sorulan düşünme kısmı bayağı şey yaptı beni de. Benim de gerçekten, böyle, hani, hoşuma gitti o deneyimi aktarabilmek. Çok, eee, gerçekten benim için de keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim yönlendirmen için.
<chuckles> Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşürüz.